А, этот градиент, э, и от Англии к России, он улучшался, чем ближе он приближался к России? Или как это работало? А. То есть надо изучать и там разбираться, да?
Ну, это каждый сам решает, как бы улучшалось- не улучшалось, какие, у кого какие ценности. Я я просто подчер подчеркнуть хочу, что в сущности это было одно и то же. Вот, но вот на Руси, э, к, э, <grunts> к концу этого вот периода сформировалась очень интересная система: то, что, э, вот, э, русские люди, они выработали очень демократические принципы. То есть вот многие слушали слышали, например, про Новгородскую республику. Знаешь про нее?
М. А, ничего себе. Мгм. Про нее слышал, да. Но слышал так очень немного.
Вот то, что там был вече там, э, решали всё совместно, вот это всё тоже знаешь?
Это ист Какие-то истоки коммунизма, да? И уже там?
Не-не, здесь как бы не принципиально коммунизм- не коммунизм, важно, что демократия. То, что, м, там решение принимается путем, м, того, что так или иначе учитывается мнение каждого.
Звучит шикарно, как для того времени- очень прорывное какое-то видение.
Ну вот смотри, это просто, м, ключевой момент, то, что люди помнят только про Новгородскую республику. <swallows> Но на самом деле такая система была, м, в во всех городах.
Да. А как же как же так получилось?
Все во вот русские русские люди, их естественный путь развития- это демократические принципы, как ни странно. Вот, и это вот такое историческое открытие у меня было, как бы особенно н на контрасте с самодержавием там и со всем остальным. Это очень такая вещь яркая, я считаю.
Да, это уникальная информация для меня. Конечно, да. Д ну, если представить, сколько лет это было назад и до чего они до успели дойти, то это да, это потрясающе на самом деле. Я понимаю, почему ты испытываешь гордость за тот период.